Okay, also ich, ähm, gehe zwar alleine ins Gym, aber ich habe natürlich, ähm, in meiner MMA, äh in meinem MMA Club, Verein, je nachdem, muss ich natürlich mit anderen Leuten trainieren. Und da kannst du ja die meisten Übungen nicht alleine machen, sondern brauchst immer 'n Partner.
Mhm. Okay.
Äh, zum Beispiel, ja, also ich weiß nicht, wie wie du dich damit auskennst, aber du zum Beispiel, wenn du 'n Kick blocken kan blocken willst, brauchst du jemanden, der den Kick auch quasi schlägt
Ja.
um es zu trainieren. Und da macht man immer so Partnerübungen. Und ich finde, manche Leute sind da so sehr übermotiviert, weißt du? Und die sind dann ja, die die die hauen dann immer richtig zu, so, äh, also, als ob's so 'n richtiger Kampf wäre. Und manche manche treffen dann gar also, manche treffen halt nicht, weil sie halt nicht gut genug sind. Das ist ja in Ordnung. Also, ich habe auch irgendwann mal angefangen. Ähm, aber manche ziehen dann so durch und dann weißt du? Das sind meistens die, die so 3 Monate da sind. Und dann wollen sie sich so mäßig beweisen, habe ich das Gefühl. „Oh, guck mal, wie hart ich kicken kann, so das tut dir bestimmt schon richtig weh.“ Und dann denke ich mir so also
Okay. Übermotiviert? Okay. Okay. Ja. Okay. <chuckles>
Es ist halt 'ne Übung, um mäßig so paar, äh, Bewegungen, Bewegungsmuster zu trainieren und nicht, um dem anderen weh zu tun. Und das sage ich dann auch meistens, weil ich mir immer nur denke so, ja, also, was wa wa wa warum wa was was willst du mir jetzt damit beweisen so? Und ja, dann hört er auch meistens dann auf, aber ja, das stört mich halt.
Ja. Ja. Okay. Und ist das immer dieselbe Person? Weil du sagtest: „Das sind jetzt Leute, die meistens so 3 Monate dabei sind“, entwickeln die dann, besonderen Ehrgeiz oder ist es 'ne bestimmte Personengruppe? Hast du da 'n Gefühl für?
Ne, aber also, es sind halt meistens so ich habe das Gefühl, am Anfang sind die Leute sehr schüchtern. Also, wenn sie gerade erst, äh wenn sie das 1. Training machen, die 1. Woche da sind, dann sind sie immer sehr zurückhaltend. Aber ich aber wenn du wenn du 'ne Sache quasi für 'nen kurzen Zeitraum machst, dann denkst du: „Du bist viel besser, als du eigentlich bist“. Ich weiß nicht, ob du schon mal von dem Dunning-Kruger-Effekt gehört hast
Mhm. Okay. Ja.
aber ja, genau, also, so so habe ich das Gefühl, ja, dass die halt ja, al quasi Fortschritte machen am Anfang, aber halt noch nicht wissen, wie weit eigentlich wie wie viel sie eigentlich nicht können. Und dann eben so 'n falsches so 'n falsches Selbstbild haben.
Okay. Mhm.
Und dann, zumindest die Erfahrenen so bisschen herausfordern, habe ich das Gefühl. Ah, ich bin's auch nicht der erfahrenste Erfahrenste. Ich mache das seit einem Jahr.
Ja.
Ähm, aber trotzdem habe ich halt schon meine Lektion gelernt. <chuckles> Ich habe schon 'n paar auf die Nase bekommen und so, also, ich bin, äh, sage ich mal, geerdet worden.
Ha.
Äh, aber die meisten gehen halt nicht zum Sparring, sondern nur zu diesen, sage ich mal: „Anfängerkursen“.
Ja.
Ja, und da hast du halt dann immer das Problem.
Und habt ihr da 'nen Trainer, der das Ganze so als Supervisor quasi sich anguckt, wenn du sagst, ihr trainiert da zusammen?
Ja, ja, schon, aber es ist halt immer relativ viele. Das sind so 40 Leute oder so auf einen Trainer.
Okay, wow.
Und der geht halt immer so rum. Aber ja, also, s der sieht halt auch nicht alles. Und ja, dann m dann musste ich halt immer ach, wirklich da k da könnte ich da könnte ich wirklich Jahre darüber schimpfen über solche Leute, das merkst du vielleicht, aber, ähm
Ja, okay. <laughs> Ja. Hast du mal versucht, deinen Trainer anzusprechen? Fällt das noch mehr Leuten auf, außer dir?
Ja, das ist halt einfach so 'n Problem. Es ist halt einfach in jedem in jedem MMA-Gym ist es gefühlt so, dass da immer so 'n paar Leute sich halt gefühlt nicht benehmen können oder selber nicht einschätzen können, was auch immer. Ähm, viele sind auch einfach wirklich bewegungsunfähig. Also, dass du dass die da einfach gefühlt einfach keine Kontrolle haben, wie wie fe wie fest die kicken oder schlagen oder am Ende, ja, weißt manche hauen dir da einfach ins Gesicht, auch wenn du so die quasi Hände vors Gesicht hältst. Also, du musst ja also, bei bei Partnerübungen hält der eine quasi immer die Hände hoch und der andere muss ja dann quasi treffen. Also, ja, ja, die Hände und nicht dein Gesicht. Aber manche hauen dir dann einfach ins Gesicht, so das ist halt auch wieder das nächste, aber ja.
Mhm. Mhm. Ja. Die Hände dann. Okay. Okay, und wie reagierst du dann, wenn sowas passiert?
Naja, äh, so, das sind ja meistens dann die Leute, die einfach nichts können. Und da bin ich dann einfach mal sehr versuche ich, sehr verständnisvoll zu sein und aber versuche den halt e mei also, meistens aus dem Weg zu gehen. Also ich versuche schon Leute mit Leuten so diese Partnerübungen zu machen, die es schon 'n bisschen länger machen. Aber es geht halt nicht immer, weil du musst nach jeder Übung Partnerwechsel machen und
Okay. Ja. Oh, okay.
Ja, das ist halt immer 'n bisschen schwierig dann.
Auch 'n bisschen unangenehm, vielleicht, ne? Wenn man immer wieder wechselnde Partner hat.
Ja, das bringt halt nichts. Ich ich ich verstehe das nicht, warum also ja, ist halt schwierig für Leute, die halt keinen Partner haben und dann immer so mäßig allein wären, aber vor allem, wenn's aufgeht, also wenn's 'ne gerade Zahl an Leuten ist, finde ich, da könnte man schon bisschen länger mit einem Partner zusammenarbeiten.
Ja. Mhm. Und habt ihr oft Anfänger, also, wie wie oft wechselt das?
Na ja, also schon sehr oft, also das, äh, g äh, sind es sind ge so we sehr wenige, die sehr oft ins Training kommen und sehr viele, die so nicht so oft ins Training haben, sage ich mal.
Okay.
Und ja, die sind halt die werden halt auch nicht unbedingt besser dann. Und dann Ja, keine Ahnung. Also, ich meine, ich bin ja auch nicht also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so ich mache jetzt auch bald erst mal mein ers ersten Kampf. Also, ich bin jetzt kein hier Gladiator oder so.
Mhm.
Aber keine Ahnung. Also, ich ich weiß halt, wie man seine Hände hochhält und kickt. Und das, ja, hilft halt, wenn dein Partner das auch kann.
Mhm. Ja.
Genau. Ähm. Ja.
U und wie lange machst du den Sport schon?
Ja, also ungefähr 1 Jahr jetzt. Davor habe ich Boxen gemacht für 1/2 Jahr. Und dann bin ich ins MMA gewechselt.
Ja.
Ähm, ja, also i ich konnte halt schon die Basics, als ich angefangen habe, deswegen
Okay.
Ja, habe ich da vielleicht manchmal nicht so viel Verständnis für, wenn da manche Leute reinkommen und so wirklich so gefühlt sich das 1. Mal bewegen seit paar Jahren.
Ja. Ja.
Aber ja, da muss man natürlich mit umgehen. Das, äh, können die ja auch nix für. Also, sie können schon was für, aber nicht, dass sie jetzt anfangen, ist ja was Gutes.
Ja. Hast du dann das Gefühl, manche kommen dahin, weil sie ihre Aggression abbauen wollen und deswegen vielleicht so wild drauf losschlagen und kicken?
Ja, also ich da sind echt sehr interessante Persönlichkeiten teilweise dabei. Also, Kampfsport ist ja auch kein Normi-Sport, sage ich mal. Also, Kampfsport ist ja was, was eigentlich nur Leute machen, die irgendwann mal gefühlt in der Kindheit gemobbt wurden.
Mhm. Ja.
Aber, ähm, das war jetzt bei mir gar nicht so der Fall. Also, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich dass ich wahrscheinlich damit angefangen habe, weil ich früher immer sehr klein und schmächtig war, weil ich 'ne Klasse übersprungen habe. Und dann war ich immer so mäßig unterentwickelt. Die meisten Leute waren in meiner Klasse 2 Jahre älter als ich.
Ja, vielleicht, ja. Okay. Ja. Okay.
Ähm, ja. Und dann hat sich's halt so mäßig, ähm, entwickelt. Dann ja, wahrscheinlich dieser need so, dass du bisschen dich verteidigen kannst und so Zeug. Aber die meisten Leute haben halt wirklich 'n Knacks, ja? Außer jetzt so meine Kollegen, die da die ich schon länger kenne, und auch außerhalb.
Ja.
Ähm, ja, aber da findest du auf jeden Fall jetzt nicht die die besten Freunde für's Leben, glaube ich, ja.
Ach so, okay. Und wie ist das? Kann man vielleicht das Training aufteilen in Anfänger, oder gibt es da schon so Gruppen für etwas weitere Leute, dass man gar nicht so viel mit den Anfängern zu tun hat, dass man sich auch auf sein Training fokussieren kann?
Mhm. Ja, gibt's auf jeden Fall. Aber das Gym, in dem ich jetzt bin, ist relativ neu. Das heißt, der Fortgeschrittenen-Kurs, da gehen immer so 3 Leute gefühlt hin.
Ach so.
Und ja, ich, ähm ja, der der Trainer, äh, lässt mich da auch noch nicht rein. Das ist halt auch 'n bisschen frustrierend, muss ich sagen.
Ach so, okay. Aber du hast ja gesagt, du hast ein Jahr, machst du den Sport jetzt schon und hast jetzt bald deinen 1. Kampf, richtig?
Ähm. Mhm, also so in 6 Monaten. Also jetzt nicht direkt morgen, aber ja, und bald.
Okay, ja, vielleicht wäre das ja 'ne Option, dann mit dem Trainer zu sprechen, wenn dieser Kampf gut läuft und das alles gut weitergeht, du Fortschritte machst, dass du vielleicht dann bei den Fortgeschrittenen, ähm, mit rein kannst, dann hast du zumindest ab und an mal Training ganz ohne Anfänger.
Ja, das wäre natürlich die optimale Lösung, weil auf lange Sicht gesehen macht ist es wirklich, äh ja, sehr ernüchternd <chuckles> immer wieder so von 0 anzufangen-mäßig, weil das ge das Problem ist, wenn du mit Leuten quasi trainierst, die nichts können, dann musst du j quasi komplett auf der Level runtergehen.
Ja. Ja.
Weil, ja, du kannst dir halt. Also, du kannst die können ja quasi gar nicht so schnell reagieren. Also, du kannst ja gar gar nicht schnell kicken, weil die können ja gar nicht blocken. Also, du musst quasi in Slowmotion kicken und das bringt dir ja auch nichts.
Ja. Ne, das kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht nicht so viel weit bringt. Was sind denn deine persönlichen Ziele bei dem Sport?
Ähm Ja, also ich plane jetzt nicht, äh, irgendwie Profi zu werden oder so, also zumindest noch nicht. Vielleicht, wenn ich meine ersten paar Kämpfe gemacht habe, vielleicht sieht's dann anders aus, aber ich weiß ja noch gar nicht, ob ich wirklich so Talent oder irgendwie ja, ob ich überhaupt die sage ich mal, das Durchhaltevermögen habe, wenn ich da im Ring wirklich mal stehe und dann wirklich 'n paar au ernsthaft auf die Mütze bekomme, wie ich da darauf reagiere.
Mhm. Ja.
Das werde ich, glaube ich, alles so sehen, aber grade ist so mehr das Ziel, dass ich auch einfach bisschen mich, äh, ja, physisch und mental weiterentwickle, würde ich sagen. Also jetzt nicht unbedingt monetär.
Okay, verstehe. Mhm, und was macht dir viel Spaß an dem Sport? Also, warum bist du dabei geblieben?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass mir der Sport unbedingt so viel Spaß macht. Also, der macht mir schon Spaß in der Hinsicht, aber es ist nicht so spaßig, wenn du die ganze Zeit gefühlt leidest und harte Kardio-Übungen machst und ja, dir Leute, ähm, Fäuste ins Gesicht schlagen. Gibt auf jeden Fall Besseres. Aber ich ich möchte halt einfach diese diese Fähigkeit haben. Es ist halt ja. Ich mache etwas, was ich nicht gerne mache, aber dafür kriege ich halt etwas, was ich sehr gerne haben will, so gesehen.
Mhm. Und was ist das, was du gerne haben möchtest?
Na ja, die Fähigkeit, mich selbst zu verteidigen. Und das würde ich würde ich schon gerne ja, weiß ja, ich würde ich würde einfach sehr gerne durchs Leben gehen und nicht, äh, die ganze Zeit über die Schulter schauen. Auch wenn es natürlich in der modernen Gesellschaft jetzt nich nicht unbedingt notwendig ist, ist mir schon auch klar, aber, ähm, ich hatte halt auch schon die eine oder andere Situation in meinem Leben, wo's notwendig war. Und ja, da will ich mich nicht mehr so quasi hilflos fühlen, wenn es Sinn ergibt.
Ach so, okay. Ja. Mhm. Also, zur eigenen Sicherheit möchtest du einfach neue Fähigkeiten erlernen?
Ja ja, und ich glaube auch einfach, dass ich mich auch für andere Bereiche einfach stärker machen wird, auch mental. Ähm, weil es schon noch mal natürlich 'n sehr krasses Battle mit dir selber, wenn du so in den Ring gehst, obwohl du eigentlich gar nicht musst und dir so Ge Gefahr aussetzt, einfach nur um des Gefahrens-willen quasi.
Mhm. Ja. Ja, auch großes Durchhaltevermögen scheinst du zu beweisen.
Ja also, muss man ja auf jeden Fall, wenn man da irgend in irgend 'ne Art und Weise da dran bleiben will, nehme ich an. Ist auf jeden Fall, finde ich, der härteste Sport, den man so machen kann, ja.
Mhm. Auf jeden Fall habe ich sehr viel Respekt vor dem Sport, also das klingt schon richtig spannend, was du da zu erzählen hast.
<giggles> Dankeschön auf jeden Fall. Ähm, ja ich wie gesagt, äh, du merkst, ich wollte mich auch noch 'n bisschen darüber aufregen, dass da so ‘n paar Leute einfach so gefühlt, äh, ja, irgendwie nicht nicht so auf die Kette bekommen. Und, dass ich da so ‘n bisschen, ja, vielleicht ‘n paar, ja, Trainingsprobleme dann das dementsprechend habe, weil die einfach, ja, keine Kicks blocken und mich dann einfach so, ja, in die Leber hauen, obwohl sie meinen Kopf treffen wollen gefühlt, aber
Ja. Ja. Ja. Mhm. Bleibe dran, du kannst bestimmt bald mit den Fortgeschrittenen trainieren.
Danke für ‘s Zuhören auf jeden Fall.
Gerne.